آه، يعني هو ما بتكونش نهاية العالم يعني الصمت العقابي ده هو وسيلة من وسائل العقاب، بس هو يعني من الحاجات الخفيفة اللي ممكن تتحل بسهولة.
بالضبط كده. لا، لاهي وسيلة ب هاقول لَك أنا <clears throat> هي وسيلة من وسائل آآ، الحصول على ورد وسيلة من وسائل الأكل برّه، وسيلة من وسائل السينما، وسيلة من وسائل الخروج <laughs> إحنا بالنسبة لنا إح إحنا بالنسبة لنا بقي كرجالة <laughs>
آه. آه، <laughs> آه اللي هو صالحني بقى وات اتفضل أثبت وفائك. <laughs> وسيلة بترتاح فيها من الصداع. <chuckles>
الصمت العقابي و لأ، لأ، لأ، لأ، وسيلة بس عشان <chuckles> تاكل. <chuckles>
إيه؟ آه، أوكي. <chuckles>
آه لأن أنت محتاج أكلة معينة وأنت خلاص ص صَمتّ الصمت العقابي فأنت هتاخد لَك كام ساعة هتلاقي أحلي أكلة أنت بتحبها خارجة من المطبخ. <laughs>
آه أنت أنت مستنّي مكرونة بشاميل خلاص، أنت هتقعد ساكت لحد ما تلاقي الصينية طالعه لَك. <chuckles>
يا باشا هي مكرونة بشاميل، لحمة بالخلطة أنا سكت يبقي ضبطوني. <laughs>
آه، يعني كل بقى ما تشتهي وتتمنى بت بتجربه. طَب يعني واضح إن يمكن إحنا عدّينا على دلالتين من دلالات الصمت، يعني أحيانًا بيكون الصمت يمكن لغة مُعبِّرة أكتر من الكلام آآ، في حالتين يعني في الحالة الأولى يمكن وقت المشاكل، وفي الحالة التانية اللي هي وقت بقي إيه، الخناقات أو الصمت العقابي، طَب هل أنت شايف إن الصمت ممكن يكون ليه دلالات تانية؟
إمم. إمم، إمم. أيوة فعلًا، أيوه فعلًا. أيوه طبعًا، الصمت وساعات في جيت في ساعات كتير جدًا بيكون حزن، و ودي أصع و عايز أقول لَك ودي أصعب أنواع الصمت يعني ف يعني
آه. إمم، فعلًا يعني بيكون الشخص مش قادر أصلًا إن هو يتفاعل مع الناس ولا إن هو يتكلم.
الصمت بيكون أيوة ممكن يكون أساسًا موت سريري، سمعت عن الموت السريري قبل كده؟

آه، الموت السريري، لأ اشرح لي.
الموت السريري. الموت السريري إن الواحد يكون مش قادر يتحرك من السرير، هو بيعمل كلّ حاجة على السرير، قاعد بالتليفون على السرير، القهوة بتيجي له على السرير، بياكل على السرير، ما بيقومش من على السرير، وقاعد لوحده في غرفة مقفولة أو في غرفة شِبه مقفولة ما بيتحركش، ده الموت السريري، ده شخص مكتئب شِبه اكتئاب حاد محتاج يتكلم في أسرع وقت، لكن هو مش عايز يتكلم أو مش عايز هو بيتكلم عادي وبيقول لك هات شاي وقهوة وكلّ حاجة، لكن هو خلاص ده
بس مش بيتكلم أو بيعبّر عن اللي جواه بمعني أصح.
مش بيعبر عن اللي جوّاه، في الحالة دي لو ما لقاش شخص قريّب منه يقدر يحتويه ويتكلم معاه، للأسف على طول هيحتاج أخصائي نَفسي يتعامل معاه، علشان الموضوع ده ما يطوّلش، هو في الوقت ده بيكون محتاج
آه يعني هنا ده علامة لمرض خطير أصلًا.
بالضبط، هو الموضوع في الوقت ده بيكون محتاج ي هو ساكت لكن هو بيتكلم عن نَفسه، مش عارف يقابل نَفسه، هو مش عارف يكلم نَفسه، هو إحنا لمّا بتحصل لمّا بتحصل معانا مشكلة بنحلها إزاي؟
بنفضفض للناس أكيد.
بنكلم لأ إحنا في الإحساس بنحاول نكلم نَفسنا الأول، كُلّ واحد فينا بيكلم نَفسه هو المشكلة دي حصلت ليه، م إيه أسبابها، هو أنا كنت عبيط أوي كده، طَب إيه الحل؟ طَب ما أنا المفروض إيه الاكشن اللي أنا أنت بتكلم نَفسك وبتحل مع نَفسك، لحد ما توصل لحل، طبعًا معرفتش تحل بقى
آه. آه. أيوه ده أول خطوة طبعًا أيوه ف حقيقي، طَب هو الشخص ده ما بيكونش قادر على كده؟
هو طبعًا في الوقت اللي زي ده ما بيكونش قادر أساسًا يكلم نَفسه، ولو كلم نَفسه، نَفسه بتهزمه، نَفسه كُلّ شوية بتقول له خليك مكانك، أنت م ب نَفسه بتهزمه، يعني ال الكلام م مع نَفسك ده بيبقى صراع كده ما بين صوتين، صوت الأمل الواحد بيتكلم بأمل وعايز يحل، وصوت تاني صوت ال يعني صوت صوت انهزام، بيفضل يكلمك، وأنت في الشخص المكتئب اللي زي ده أساسًا ما بيكونش عنده صوت أمل، ده لمّا كُلّ ما هو أما الأمل كده ييجي يرفع راسه ياخد بالقلم على طول، اقعد مكانك، يعني أنا دلوقتي أنا اللي مسيطر، اللي هو صوت الانهزام، فهو مش قادر يكلم نَفسه خالص، فالوقت اللي زي ده لازم حد ييجي ولا حد ثقة يقرّب منه ويحاول يخلّيه يرجع يكلم نَفسه تاني، لو رجع يكلم نَفسه بالصورة اللي تستحق، هيرجع ي هيرجع يواجه نَفسه ال المهزومة وهيغلبها، ولو غلبتها هيرجع يتكلم تاني، ما عرفش يكلم نَفسه ولا لقي حد قريب منه لازم أخصائي نَفسي يتدخل وييجي يحاول يقعد معاه، والأخصائي برضو مش هيعرف يدخل إلا إذا كانت نَفس الق النَفس ال بتاعته هو الكويسة فتحت الباب عشان يدخل، إنما طول ما هي قافلة الباب أو النَفس المهزومة هي اللي مسيطرة، للأسف ممكن الصمت ده يخ يعني يخ فعلًا هو آخره بس إن هو قاعد معاكم لكن هو مش عايش معاكم.
آه. نفسه بتهزمه إزاي طيّب نفسه بتهزمه؟ آه. انهزام. آه. آه.